देखो, अगर ना मैं अ, आपको अगर मैं कोई साधी रेसिपी बताऊँ ना, तो साधी रेसिपी में और इसके अलावा देखो, ये तो झटपट बनाने वाली है। और अगर कोई फ़ेवरेट बताऊँ, तो उसमें थोड़ा वक़्त भी लग सकता है क्योंकि उसी के लिए तो वो हमारी फ़ेवरेट है। लेकिन ना देखो, मान लीजिए अगर ना झटपट कुछ बनाना हो तो ऐसे में ना, खिचड़ी मतलब दाल-चावल चढ़ा सकते हैं। और अगर कभी ना समय कम हो, तो एक ही कुकर के अंदर आपको अलग से दाल, अलग से चावल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी में दाल भी डाल दीजिए, चावल भी डाल दीजिए, थोड़ा-सा तड़का भी लगा दीजिए। तो वो एक प्रकार से हाँ, मसाला खिचड़ी जैसी बन जाती है वो। तो उसमें क्या होता है ना, आपको अलग से दाल या चावल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये तो बहुत कम खर्च में भी हो जाता है। उसके अलावा ना, आलू मटर जो होता है उसकी सूखी सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। वो भी थोड़ी किफ़ायती होती है, बजट कम होता है। उसके साथ में, अगर मौका मिले तो अ, जैसे होता है ना? उसको अलग-अलग अ, रोटियाँ होती हैं, उसके साथ हम खा सकते हैं। सिर्फ़ गेहूँ की ही रोटी नहीं बल्कि चावल की रोटी होती है, बाजरे की रोटी होती है, ज्वार की रोटी होती है, उस हिसाब से बना सकते हैं। बेसन का चीला है, वो भी बना सकते हैं, फटाफट बना सकते हैं। उसको तो मतलब 1 कटोरी में बेसन डाल दिया, थोड़े मसाले, प्याज़ करके वो भी डालना है, मसाले डाल दीजिए। और फिर उसके बेसन के तुरंत चीले बनते हैं। तो आपको देखो प्रोटीन भी मिलता है उसमें, और उसके साथ में क्या होता है, कि झटपट बन भी जाता है, स्वाद भी आता है और पौष्टिक भी है। ऐसा नहीं है कि जंक फूड है। हाँ।
हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। अच्छा। मतलब खिचड़ी। हुँ। जी, जी, जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। ओह! हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ। हाँ। हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। नहीं बिल्कुल, आपने जो ये सारी रेसिपीज़ बताई, ये बहुत सही है कि आपको अगर तुरंत कुछ भी बनाने का मन नहीं है, तुरंत बनाना है या फिर इवन मैं बोलूँगी बैचलर्स के लिए जो होता है ना कई बार घर से दूर रहते हैं, तो उन्हें बनाने में आलस आता है। तो ये जैसे आपने खिचड़ी बताई या अ, आपने चीला बताया, तो ये बेस्ट चीज़ें हैं, मैं भी मानूँगी या फिर कभी-कभी ओट्स उसमें एक शामिल हो जाता है। तो और अगर हाँ, और अगर ये तो झटपट वाली चीज़ है और अगर आपको आराम से लाइक बजट में ही, लेकिन आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कुछ ऐसा बनाना हो और मतलब घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप बनाना कौन-सी डिश बनाना आप प्रेफ़र करते हो? या फिर अगर आपकी कुक है, तो उससे कौन-सी डिश बनवाना पसंद करते हो?
हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं।

देखो, अगर ना समय है और अगर मेहमान है ना, तो ऐसे में मैं एक तरक़ीब इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ, जो कि ना मतलब खाने को ना थोड़ा स्ट्रेच करना। कुछ-कुछ सामग्री ऐसी होती है जिससे ना आप वो कुछ भी बना रहे हो ना स्वादिष्ट, उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो। आप स्वादिष्ट भी बना सकते हो, और वो थोड़े बड़े मात्रा में बनती है ताकि वो सबको अ, मतलब सब उसको खा सकें। तो मैं ना एक आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप क्या करिए, अ, एक साइड में ना मैं चावल चढ़ा देती हूँ, और अ, उसको कुकर में चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे चिपचिपा बनता है लेकिन अगर आपको कोई ऐतराज़ नहीं है, आप कुकर में भी चढ़ा सकते हैं। कढ़ाई में बनाते हो ना बासमती अगर आप डाल देते हो चावल, तो काफ़ी खुले-खुले, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के बनते हैं। और ना दूसरी तरफ ना, कढ़ाई पर आप अ, राजमा डाल सकते हो। तो आप ना इसमें क्या होता है ना, राजमा जो है ना, वो आपके खून के लिए, आपके शरीर के खून के लिए तो बहुत अच्छा है ही, और वो बहुत स्वादिष्ट तरीके से हम उसे बना सकते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं ना, उसको स्ट्रेच करने के लिए अगर कुछ बनाना हो, तो आप साथ में ना उसके अंदर आप चने अगर डाल सकते हो, तो उसके साथ में आप थोड़ा चने भी डाल दो, या फिर मान लीजिए छोले बना रहे हो ना, तो वो भी फूल के ना थोड़े बड़े हो जाते हैं। और मान लीजिए अगर कोई सब्ज़ी बना रही हूँ ना मैं, तो उसके साथ में आलू अगर हम जोड़ देते हैं, तो वो सब्ज़ी भी थोड़ी बड़ी बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आलू मटर बना सकते हैं। और फिर उसके साथ में अगर मान लीजिए आप अ, अ, गोभी की सब्ज़ी बना रहे हो, तो गोभी की सब्ज़ी के साथ ना आप मटर भी डाल दीजिए और आलू भी डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है ना, कि जो सब्ज़ी है वो काफ़ी बड़ी बन जाती है। और जैसे मैंने आपको राजमा के बारे में बताया ना, तो राजमा-चावल तो इतने स्वादिष्ट बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें स्वाद आ जाता है, बिल्कुल। और दालें भी जब हम बनाते हैं, तो दालों में भी देखो अ, जैसे पालक भी डाल सकते हैं, दालों में भी हम कितने बार थोड़ा-सा आलू डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ।
हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। हाँ। हुँ। हुँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। जी। हुँ। ओह! अच्छा। हाँ, हाँ। समझी। जी। हाँ। जी। हाँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। स बिल्कुल। <chuckles> जी। बिल्कुल। चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आपने इतने सारे एग्ज़ाम्पल मुझे बताए और अ, काफ़ी कुछ लज़ीज़ चीज़ें भी बताई जैसे राजमा-चावल। राजमा-चावल तो मुझे लगता है अधिकतर लोगों का पसंदीदा एक खाना होता है। और इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे जब हम स्वादिष्ट खाना खाने की बात करते हैं, तो हमारे सामने कई चीज़ें आती हैं, जैसे पापड़ आता है, सलाद आता है, चटनी आती है। जैसे मैं चटनी की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी आप कौन-सी चटनी बनाना प्रेफ़र करते हो, या आपकी फ़ेवरेट कौन-सी चटनी है? जैसे कई लोग हरी चटनी, धनिया-पुदीने वाली खाते हैं, कुछ लोग सींगदाने की भी खाते हैं, तो आप बताइए।
बिल्कुल आती है।